E e dove ci sono le riproduzioni di, ehm, somma personaggi famosi, no, Michael Jackson, ehm, Marylin Monroe e via dicendo. E potrebbero fare la stessa cosa con gli animali, cioè senso che, eh, voglio dire, abbattere degli animali, poi adesso io non vado in un museo dal dal 1500
Mh-mh. Ah, sì, sì, sì. Mh-mh. Okay. <chuckles> Buono, onesto.
però, ehm, no vabbè 1500 no, un po' u un po' meno, però <chuckles> diciamo che
<chuckles> Beh li porti bene tutti questi secoli, dai. <chuckles>
Grazie, grazie. Ehm, però ecco, diciamo che se esistono ancora, ehm, dei dei musei o dei luoghi dove vengono imbalsamati animali, Io fossi nel WWF bannerei, se non l'ha già fatto, bannerei que queste
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Ehm Mh-mh.
'ste pratiche.
Sì, però guarda allora, mhmm, io ho un'opinione contrastante, nel senso, ehm, io penso che il WWF non faccia effettivamente quello che si propone di fare, perché, ehm, con tutte le donazioni che hanno, spiegami perché non riescono mai in una causa. Cioè anche, ehm, adesso non ricordo dove, ma c'era un allevamento di Beagle destinati alla sperimentazio ma in Italia eh, in Italia. E sono dovuti intervenire delle persone normalissime come me e te per liberarli. Cioè, e allora i soldi che io, te o altri don donano, cioè vanno ad arricchire il loro portafoglio. Che n non me lo spiego.
È vero. Mh-mh. Sì. Mh. Sì. Mh. Sì. Mh-mh. Okay, guarda, ehm, tra l'altro forse non c'entra troppissimo, però ecco, sempre rispetto alle diciamo alla tutela degli animali, no. Ehm, a me 2 anni fa, ne ehm, cioè, no scusami, il capodanno dell'anno scorso
Però Mh-mh. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Okay.
io ero uscito a fare un giro col cane e abbiamo trovato erano, non so, le 7-8 di di mattina, abbiamo visto, ehm, un pitbull, era una femmina, ehm, giovane che, ehm, si aggirava nel quartiere.
Sì. Mh-mh. Sì. Okay. Sì. Mh-mh.

Okay.
Ehm, probabilmente era scappata o per i botti oppure l'avevano abbandonata e infatti e non cioè cercavamo io cercavo di prenderla, ehm, però sai a avevo anche un cane al guinzaglio, ehm, a avevo la macchina e ho provato cioè, ehm, mi sono avvicinato, ho provato a farla entrare in macchina, poi lei ha cominciato a correre e poi dietro a casa mia ci sono i campi e lei cominciato a correre nei campi, capito? E quindi ho chiamato, ehm, somma, ho chiamato un canile e ho detto: "Guarda guardate, c'è questo cane", così, e, ehm, loro fanno: "Ah, ma se se se non lo fermi noi non possiamo fare nulla". "Ah, cioè scusami, ma"
Eh, può essere. No, può. Mh-mh. Eh sì, sì. Mh-mh. Okay, okay. Eh figurati. Sì, sì sì. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Sì, vabbè. Cioè ma va va. No.
"utilità siete allora?" Cioè, per dire, devo fare io il lavoro per voi e dopo voi venite? Cioè e e non allora scusami, cioè che che senso ha il canile in primis, no, cioè.
Esatto, cioè ma è No, ma infatti. No. Esatto, esatto. Ma poi, cioè uno si p pensa, cioè io stupidamente penso. Magari hanno, ehm, non dico delle trappole perché non è questo il termine, però per esempio per i gatti ci sono le le trappole che, va dentro il gatto, segnalano la presenza e cade la la grata, quindi sì l li prendono senza fargli male, ovviamente. Penso ci sia la stessa cosa per un cane, cioè se non sono forniti loro devo fare l lavoro io, che non so come si fa, cioè. Dai.
Mh-mh. Sì, no, ma infatti, cioè io mi ricordo di aver speso 2 almeno 2 ore, ehm, 1 ora e mezza, 2 ore più o meno a a a rincorrere questo cane. Col mio cane. Fra l'altro, capito? Cioè e ha fatto il giro, abbiam corso praticamente per 2 chilometri, una maratona e alla fine non son riuscito a prenderla. Poi appunto, sai un pitbull, comunque 4 zampe, tutto il bene che che li voglio, cioè con le gambe io non non riesco a starci dietro, cioè
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Mh-mh. Figurati, figurati. Mh-mh. Caspita, ma che <chuckles> Okay. Eh. Sì, sì sì. No, ma poi cioè insomma fosse stato un chihuahua dici no vabbè i chihuahua sono antipatici, fosse stato un Golden Retriever dici: "Vabbè, non può essere aggressivo", però un pitbull non sai come viene come è stato cresciuto. Può essere il pitbull bello coccoloso e il pitbull che è stato cresciuto male, quindi eh. Sì.
<chuckles> Mh. Mh. Sì. Sì, sì e eh, vabbè comunque eh, niente tornando al discorso delle delle pellicce, ehm
Mh-mh. Sì, sì sì.

Penso che, nonostante le tue opinioni contrastanti sul uhm, sul WWF, che cioè voglio m m m capisco, perché comunque tutte le organizzazioni a livello internazionale, sia che si tratti di animali, sia che si tratti di persone, sono una una fuffa. Ehm, penso che siamo d'accordo su su delle anzi, sul non utilizzo delle pellicce animali.
<chuckles> Mh-mh. Sì, sì, sì. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Sì. <chuckles> Sì, assolutamente. Sì. Esatto, esatto. Perché poi co e cosa cioè, ci sono delle, mhmm, fibre sintetiche che tengono il doppio del caldo e quindi cioè, non hai neanche la scusa di dire: "Ah! No, perché animale X mi tiene caldo," No, ciccia, cioè no.
Mh. Sì. Esatto. brava, hai detto la parola giusta: "Ciccio, se se vuoi avere più cald se se vuoi sentire più caldo d'inverno, metti su del grasso. Oh, ingrassa".
<chuckles> Bravissimo, esatto. Questa cosa mi piace, la prenderò alla lettera così risparmio anche il riscaldamento. <chuckles>
<chuckles> Eh, ho preso ho preso spunto da mhmm, dai giochi di Pokémon, dove c'era l' abilità "grasso spesso", che ti permetteva bellissimo, grasso spesso permetteva ai Pokémon di avere molta più vita, quelli che hanno questa abilità.
No, e sto? <chuckles> Questa mi è nuova. <chuckles> Bellissimo. <chuckles> Ottimo, ho imparato una cosa nuova! <chuckles>
Daje. Va bene, è stato un piacere.
<chuckles> Ciao. Ciao, ciao.
Cià, ciao.